Enggak lagi Kak, cuman yang aku tahu waktu itu memang saat itu dia itu, eee, mau tanding juga kan gitu, cuman kan ya tetep aja kalau memang dia menerima aku iya kan, kalau memang dia menerima aku sebagai anak didiknya, ya dia harus tetap profesional gitu, mau dia mau tanding, mau dia jalan-jalan ke luar negeri kek gitu, kalau emang waktunya program itu di-update ya, harus di-update dong gitu. Masa iya aku harus marah-marah dulu? Beneran aku sampe marah-marah tau Kak, kayak aku menten ngomel, iya kayak ngomel, "Nih gimana ya" kayak, "udah udah udah Kamis, tapi belum ada update, terus kapan aku mau latihan?" Aku bilang gitu.
Ya harus profesional sih. Mmm. Betul. Oh gitu. Tapi dia tetap enggak respon juga?
Respon tapi kayak
Sekenanya. <chuckles>
"Oh iya maaf maaf," gitu, soalnya lagi sibuk apalah apalah, lah sibuk-sibuk dia juga masih bisa update Insta Story ya, ya emang gak niat aja s
Berarti kan gak sibuk dia.
Iya, betul. Emang gak niat aja.
Tapi kalau kayak gitu, dananya bisa di-refund gak sih? Atau emang udah, ya udah jadi mau dia responsif atau gak responsif ya bayarnya langsung segitu, gitu?
Ya gak bisa Kak, gak bisa di minta juga sih, tapi memang aku nggak tahu apakah bisa atau enggak, cuman aku pribadi tidak mempermasalahkan dana itu, kayak ya udahlah, git
Mmm, berarti baik juga ya kamunya ya Mas. <chuckles>
Yang yang pasti aku udah tahu kan. Iya lagi, harusnya aku minta gak sih Kak waktu itu kayak yang, "Rugi nih saya!" gitu. <laughs>
Iyalah, kalau dia enggak kasih itu harusnya iya. <chuckles> Minimal setengahnya balik loh. <chuckles>
Iya, "Masa udah bayar malah disuruh otodidak, disuruh buka YouTube, kalau gitu caranya mah belajar sendiri ya!" <chuckles> gitu ya. <chuckles>
Iya. Tapi selama selama tadi ya, kamu bilang kan berarti kan karena dia cuman tidak responsif sama tadi ngasih bentuknya ke PDF ya, bukan ke bentuknya yang kayak Google Sheet gitu. Nah tapi tadi pernah gak kamu berpikir bahwa, eee, kamu bilang dia itu salah, ya sebetulnya karena memang dia terlalu banyak anak didiknya, atau dia memang terlalu sibuk sehingga emang, ya udah karena kamu melihat dia memang bia memang oke dan terkenal gitu sehingga kamu pilih itu gitu, mungkin dari kitanya kali yang salah pilih. <chuckles>
Iya. Iya sih Kak, menurutku sih emang aku yang salah pilih. Dan lucunya adalah ketika aku sama coach yang se sekarang, yang sama si coach yang
Mhm.